آآ بُص هو اللي أنا أقوله، هيبقى نصيحة مثلًا لابني لأخويا، لكن في المُجمل الSocial Media بالشكل ده، وبالكراهية وبالتوجيهات والترندات مستحيل تتغير، لو السما اتطبقت على الأرض، ال الشكل ده خصوصًا في حاجة اسمها سيكولوجية المجموعة، إن الناس دايمًا أو اللي بيبقوا موجودين في مجموعة أو بيتفقوا على حاجة، بيبقى كُلّهم شبه بعض، وبي بي بينبذوا اللي بيبقى خارج عن السِرب ده أو اللي ما بيتفقش معاهم بطريقةٍ ما، فالSocial Media نفسها هي حاجة سامّة وهتفضل سامّة، فأنت كُلّ اللي تقدر تعملُه إن أنت توّعي نفْسك وتحمي نفْسك وتحمي أولادك، أو تحمي ال اللي مِنّك، أو اللي أنت عايز تنصحُه قدر الإمكان بطُرق كتيرة أوي.
امم. حلو أوي. إمم. إمم. ام ف يعني بصراحة يعني أنت كده اللي بتتكلّم فيه ده، يعني أنت كُلّ واحد يحاول إن هو يأمّن الناس اللي يعرفهم، ويساعد على الأقل توعية على مجال صُغيّر، فإن هو التأثير ممكن يكبر في يومٍ ما، يعني لكن التأثير على الSocial Media وإن أنت تغيّر مسارها دلوقتي بشكل كبير، أظُن الموضوع فعلًا صعب زي ما أنت بتشرح كده، طَب آخر سؤال بقى عشان
بالضبط، اهم. لأ، عايز عايز أوضح لك بس النقطة اللي فاتت دي، ممكن تكون فهمتني غلط، أنا أقصد إن أنت تقدر تأثر على ابنك، تقدر تأثر على أخوك الصُغيّر، أخوك الكبير تفهمُه، لكن دُول مش هيغيّروا الSocial Media حتّى أنت لو كوّنت أو بقيت مجموعة كبيرة، مش هيغيّروا الSocial Media لإن الناس هي الناس، والعقليات هي العقليات، والمجتمع هو المجتمع، فأنت بتنجو نقدر نقول بتنجو بنفْسك أو بتنجو باللي يهمك بس قدر الإمكان وخلاص.
اتفضل آه، آه. الناس القُريبين ليك، كُلّ واحد يقدر يأثر على الدايرة بتاعتُه. آه. مفهوم.